S'ils galèrent à s'endormir et qu'ils passent du temps, heu, enfin, moi je me je me souviens quand, mes parents ils regardaient la télé, tu sais, ils me mettaient au lit à 21:00 à peu près ouais, à peu près pareil
Ouais.
alors il y avait il y avait les la chambre de moi et ma sœur, un couloir et le couloir il donnait sur le salon en fait
D'accord.
donc c'est vrai qu'il y a des soirs, on vu qu'ils regardaient la télé, la porte elle était fermée, pour pas qu'on entende la télé
Mmh mh.
je vais pas te mentir, il y a des soirs on sortait avec ma sœur de la chambre, on en on entrouvrait la porte et on regardait la télé quoi. Donc heu
En cachette, heu, ouais.
parce qu'on parce qu'on arrivait pas à dormir en cachette bon en cachette, je pense pas, je pense que les parents ils nous voyaient, mais tant que c'était pas à 21:30, 22:00 tu vois, ils en avaient rien à faire et vraiment à 22:00 c'était en mode, heu, ils se retournaient, ils nous disaient: «Allez vous couchez!» <laughs> Voilà. Donc heu
Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, par rapport aux aux gens qui disent qu'ils ont pas le temps, c'est vrai qu'en fait, je pense c'est, heu, on c'est mettre des priorités là là où il faut en fait, hein. C'est, heu, tu pratiques un sport toi-même si, heu, régulièrement? Ou, heu marche à pied?
Non clairement. De la marche. De la marche.
Tu vas faire un tour régulièrement?
Ouais, ouais, marche à pied. Je fais un tour régulièrement là aujourd'hui j'y suis pas allé, je je vais y aller, mais alors je ne sais pas à quelle heure
D'accord.
et je pense que j'irai vers 20:00, en vrai, parce qu'il fait tellement chaud que là, heu, j'ai pas trop envie d'y aller dans l'après-midi.
C'est ça c'est ça c'est en plein après-midi, s'il fait chaud, heu, là, c'est cuit hein, c'est ça fait mal en fait des fois hein. Ca te si on peut
C'est ça. Si c'est pour rentrer, avoir mal au crâne, heu, être fatigué, machin, non enfin.
Ouais. En fait, ouais, il y a une espèce d'épuisement, on sait que les 2-3:00 de l'après-midi hein, même 4:00 ici c'est vers 4:00 qu'il fait très chaud ici. Et hem
Oui c'est, entre, heu, entre 2:00 et entre 2, heu, 2:00 et 17:00 quoi. Entre 14:00 et 17:00
Ouais et ça cogne, mais vraiment, tu sais, ça ça te te cogne dessus et si tu es en plein soleil et que tu marches dehors, po po po, là, tu tu réfléchis à 2 fois en fait, heu, J'ai fait quelques erreurs au début.
où vraiment ça cogne hein. Et ben tu as in tu as tu as intérêt tu as intérêt à avoir pris ta casquette, on va dire, hein.
Oui, au début, j'habitais à côté de Gibraltar là, heu, je vivais normalement, tu sais, j'étais pas habitué à à ce genre de climat et heu, un après-midi, je sors et en fait, il y a un trottoir à l'ombre et un trottoir au soleil. Je prends celui au soleil, tu sais, très content et j'ai dû faire 1 minute <gasps> j'ai dû faire 1 minute et là, heu, je me suis arrêté, j'ai fait: «Oh là là!» et j'ai traversé tout de suite la route et je me suis dit: «OK, ça, déjà, on le fait pas. Pourquoi est-ce qu'ils font la sieste? Je comprends maintenant», et
Ouais. Ouais. Ouais, <chuckles> oui parce que tu prends le soleil, donc tu es heureux. Ah ouais, non, en fait. <chuckles> Maintenant tu comprends pourquoi ils font la sieste ouais.
et reste chez toi et reste tranquille. Ça a été la leçon, heu, la leçon de ne pas bouger quand il fait les fortes chaleurs.